Hallo. Hm, ich habe da so ein Problem und zwar, wenn ich mich mit anderen Menschen treffe und wir feiern zum Beispiel was, Geburtstag, Freundin oder morgen, ähm, feiern wir die Wintersonnenwende mit meiner Freundin, die hat 60 Leute eingeladen. Die lädt mich öfters ein, und bei ihr sind das immer riesige Gesellschaften, ob's jetzt Geburtstag ist, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, einfach so. Die haben halt gerne fre viele Leute um sich drumherum und, ähm, ja, mir graut's irgendwie so vor morgen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Ich kenne zwar einige Leute, die dort sein werden, nehme ich mal an, aber nicht alle. Und ja, hm, ich komme dann halt dort rein und wir gucken uns an. Ich bin erstmal unsicher, wie soll ich die Leute begrüßen, soll ich mich jedem einzeln vorstellen und so?
Ja.
Ja, gut, meistens, äh, irgendwie sage ich, äh: „Hallo“ und dann die Leute, die ich kenne, da gehe ich ja dann kurz hin und so. Aber ich merke vor allem, dass ich in solchen Gesellschaften
Mhm. Ja.
irgendwann mich ausklinke. Und, äh, meine Freundin hat halt auch Tiere, die hat Pferde und Hasen und Hühner dass ich mich dann eher mit den Tieren beschäftige oder mit den Kindern. Also, ich setze mich dann zu den Kindern und spiele Play-Doh mit denen zum Beispiel und
Mhm. Hm. Mhm. <chuckles> Das ist doch süß eigentlich, ja.
Ja, aber ich mache das nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich selbst.
Ja, ich kann das gut verstehen. Das ist dann so 'n bisschen das Ding, dass du sagst: „Ähm, ich suche irgendwo hier meine Luft, mein meinen Freiraum, meine Distanz, irgendwas, was ich w woran ich mich festhalten kann, wo ich hundertprozentig nicht bedroht bin.“ Und bei Kindern und mit denen du spielst, oder bei Tieren, da, ähm, brauchst du dir keine Gedanken machen, dass die vielleicht, ähm, ja, was Falsches denken oder dass du dich auch falsch verhältst, weil du einfach, äh, ja, da bisschen freier sein kannst. Und das kann man schon verstehen. Gibt's denn da Gründe, dass du sagst, du, ähm, hast da so 'n bisschen ähm, fühlst dich unwohl, oder, ich nenne es mal vielleicht 'n bisschen Angst vor, ähm, anderen Menschen?
Ich glaube, ähm, dass ich einfach überfordert bin von der Menge an Menschen, so. Also, ich kenne halt viele dort nicht und auch so irgendwie brauche ich dann ich fühle mich auch zum Teil ausgelaugt, und dann suche ich, glaube ich, so 'ne so 'ne Pause.
Ja. Mhm. Ja, ja.
Und dann also, auch bei bei ihr ist das halt, äh, dann halt Kinder und Tiere. Aber wenn ich jetzt auf 'ner anderen Veranstaltung bin mein Mann schleppt mich ja ständig auf irgendwelche Veranstaltungen, und wenn da irgendwelche Tiere sind, tatsächlich Hunde oder so, dann suche ich die auf, oder meine Mutter hat mich mal mitgeschleppt zu ihrer Schulfreundin, und mit der verstehe ich mich auch gut. Also, ich liebe meine Mutter, ich verstehe mich mit meiner Mutter super, ist meine beste Freundin. Aber die hat halt Katzen. Und irgendwann bin ich dann einfach gegangen. W wir waren jetzt nur zu dritt, das ist noch nicht mal 'ne große Gesellschaft. Und dann habe ich mich einfach ausgeklinkt und habe mich nur noch mit diesen Katzen beschäftigt und gekuschelt.
Mhm. Mhm. Cool. Ja. Mhm. <chuckles>
Und
Ja, ja?
ich frage mich, ob das halt irgendwie so ist, dass ich einfach 'ne Pause brauche an der Stelle. Aber ich bin also, ich grenze mich quasi selbst aus. Äh. Aber warum mache ich das? Ich verstehe das irgendwie nicht so recht. Vielleicht kannst du mir helfen, das zu verstehen.
Ja. Es fühlt sich so an, wenn du das sagst, als ob dich einfach Menschen stressen. Ab du hast einfach 'n Problem mit Menschen, also, diese dieses Vertrauen zu Menschen, dieses, ähm, sich wohlfühlen unter Menschen, das hast du nicht. Du hast mehr ähm, du fühlst dich gestresst, wenn du unter Menschen bist, und, ähm, das das das wird auf jeden Fall, äh, 'n Hintergrund haben, denke ich. Also, äh, gibt's da irgendwas, was dazu führt, dass du Menschen, sage ich mal so, um dich rum nicht so gut erträgst, oder?
Na, ich ertrage die schon. Also, heute war ich mit meinem Mann bei seinem Patentante Onkel, also, sozusagen in Anführungsstrichen. Die die ist nicht wirklich seine Patentante, aber er kennt die schon quasi seit der Geburt und, äh
Mhm. Ja.
der Mann ist 87 und die Frau ist, glaube ich, 83 oder so
Mhm.
und wir haben die lange nicht gesehen und, ähm, ich war der der redet halt viel, der Mann, oh mein Gott. Also, wir waren über 5 Stunden dort und, äh
Mhm. <snorts>
Man gibt ihm einen Funken. Also, man sagt ihm ein Stichwort, das ist der Funke, und der zündet den ganzen Wald an. Also, der redet. Ich weiß nicht, wie er überhaupt noch 'ne Stimme haben konnte, also, er hat wirklich 80% hat er nur geredet von der Zeit. Nur er, ja, also, nur er hat geredet. Und, ähm, mein Mann meinte dann irgendwann: „Ja, w wir machen uns jetzt mal zeitnah auf den Weg“, und so. Und dann ist aus diesem zeitnah 1 1/2 Stunden geworden. Und mein Mann hat weiter Funken gegeben, Funken gegeben. Und ich war so fertig und ich hatte keine Möglichkeit, irgendwie Da gab es jetzt keine Tiere, wir waren nur zu viert.
Mhm. Oh. Mhm.
So die ersten 2, 3 Stunden waren okay und ich man hat sich gut ausgetauscht, aber dann hat habe ich irgendwie angefangen, mich auszuklinken. Also, teilweise habe ich dann einfach für 10, 15 Sekunden einfach nur geradeaus geschaut, weil ist mir zu viel geworden.
Ja, ja, absolut. Das ist aber auch 'ne Extremsituation, die du jetzt geschildert hast. Das würde, glaube ich, wirklich jedem so gehen. Also, da wenn man da 5 Stunden beschallt wird. Ähm, irgendwann ist auch alles gesagt, ne? Dann dann hat man den Lebenslauf durch. Also, dann ist es gut gewesen. Ja.
Es ist und <snorts> Ja gut, er ist 87. Er ist 87. Der der hat, ja, viel zu erzählen, ne? Und da sind ja auch interessante Sachen dabei, aber es war mir dann einfach zu viel. Und da gab's keine Möglichkeit zu gehen, und bei meiner Freundin habe ich halt die Möglichkeit tatsächlich dann zu fliehen und ganz oft also, sie hat auch noch 'n Hamster. Ganz oft gehe ich halt in das Zimmer, wo der Hamster ist. Da ist meistens ruhig. Da bleibe ich dann weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, dann gehe ich wieder raus, dann habe ich wieder Energie.
<laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Ja, kann ich verstehen.
Als als wenn die Leute mich so aussaugen und dann brauche ich halt so 'n so 'n Pause.
Mhm.
Meine Freundin freut sich jetzt, wenn ich mich mit den Kindern beschäftige, ne, und die Kinder freuen sich auch.
Mhm. Mhm.
Aber, also, bisher ist das jetzt auch noch nicht glaube ich, nicht so krass aufgefallen, dass ich verschwinde, weil's halt 'ne große Menge ist, ne?
Mhm. Hast du denn, äh, schon mal ähm, we wenn wir das vielleicht mal anders betrachten, wurdest du denn schon mal, äh, dafür kritisiert oder hat es irgendjemanden gestört, dass du das machst?
Also, es ist scho n jetzt nicht bei ihr, aber wenn ich jetzt zurücküberlege, es ist schon mal vorgekommen, dass dann jemand gekommen ist und dann gesagt hat: „Hm, warum hast du dich denn jetzt hier verzogen, ne, aus der Menge?” Ähm, als meine Freundin letztes Jahr geheiratet hat, boah, das war so die ist Türkin, das waren 300 Leute auf dieser Feier und irgendwann, ne, ich bin einfach rausgegangen. Es war im Winter, aber ich bin einfach rausgegangen und ich ich musste einfach unter mich sein, ne? Und dann kam sie und meinte so: „Ja, geht's dir nicht gut? Fühlst du dich nicht wohl oder so?” und es ging mir jetzt körperlich nicht schlecht, ne, aber das war mir einfach, äh, zu viel zu viele Eindrücke, so, hm.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist einfach es ist aber immer das gleiche Muster, dass, wenn viele Menschen auf einem Haufen sind, dann scheint dich das mental einfach sehr viel Energie zu kosten.
Ja. Ja, und nach solchen Feiern, kommt auch noch dazu, ich brauche dann tatsächlich einen Tag so gar nichts, ne, und wenn ich jetzt daran denke: „Heute waren wir bei dem Patenonkel und morgen bei meiner Freundin.” Tatsächlich, ist das wirklich viel, und ich glaube, Montag werde ich total platt sein.
Ja. Mhm. Ja, vermutlich schon. Ja, also, ähm, wenn de hast du mal versucht, ähm, also, falls das möglich ist, mit deinem Mann drüber zu sprechen, dass es dir einfach zu viel ist und dass du dir wünschst, dass die Zeit 'n bisschen bisschen verkleinert wird, dass ihr sagt, dass ihr da nicht so lange bleibt? Ihr müsst ja nicht auf alles verzichten, aber dass du einfach so 'n bisschen, ja, deine Komfortzone behältst, weil, wenn du auf Dauer sowas machst, wird das ja auch immer schlimmer, weil, ähm, jedes Mal also, ich sage mal, wenn du da 5 Stunden sitzt, ne, äh, also, das ist jetzt da muss ich wirklich sagen, würde mir auch so gehen. Aber das ist ja so 'ne Sache, die die die wiederholt sich immer wieder und dann wird's ja dann hast du schon schlechte Laune, wenn du überhaupt losfährst, und das wäre das ist ja schade dann.
<snorts> Ja. Also, ich hatte meinem Mann tatsächlich gesagt, dass wir bitte nicht so lange bleiben, aber, weiß ich nicht, irgendwie hat er das nicht, äh, äh, d hat er vielleicht die Zeit vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mit ihm irgendwie 'n Stichwort verabreden oder sowas, keine Ahnung, <chuckles> oder
Ja Genau. „Ich habe den Backofen angelassen”, sowas.
Ja, oder 'ne Nachricht schicken oder, äh, keine Ahnung. Also, wir waren tatsächlich bei denen, ja, irgendwann habe ich halt meiner Mutter geschrieben. Ich so: „Boah, ich komme hier gar nicht klar, das ist hier Gelaber ohne ohne Grenzen“, weil ich war wirklich ich ich hatte auch keine Fluchtmöglichkeiten na gut, ich konnte sagen: „Ich gehe jetzt mal auf Toilette“, aber da kann ich ja jetzt auch nicht 10 Minuten bleiben, dann fangen fangen die an, sich zu fragen, was mache ich dort, ne? Ja, und, äh ja, und sie so: „Soll ich jetzt anrufen?“ Ich so: „Ne, kannst du jetzt auch nicht anrufen.“ Und, also, früher hat man das ja gemacht, ne, wa wann zu 'ner Verabredung gegangen ist und die war furchtbar, dann hat man vielleicht der Freundin vorher gesagt: „Ja, komm, ruf mich an, rette mich.“
Ne. <chuckles> <chuckles> Mhm. <chuckles>
Aber hier hier ging das ja nicht. Ich hätte ja ins Auto gehen, s mich setzen müssen. Wir mussten 80 km nach Hause fahren, ne, d es gab einfach keine Fluchtmöglichkeit, wirk so null, gar nicht.
Hm. Auch noch. Boah, ja. Ja, das ist schon
Ja, also, ich muss, glaube ich, meinem Mann wirklich das nächste Mal 'n bisschen äh, ne. Ja, ja. Also das, äh
Sensibilisieren, ja. Ist ja nichts Schlimmes. Du willst ja nichts Böses, du willst ja nur 'n bisschen mehr Freiheit, äh, was das Thema angeht, und, ähm, ich bin mir sicher, dass dass ihr das schaffen könnt, äh, dass ihr das einfach das kann man sogar ohne irgendwelchen Druck und ohne Konflikt kann man das klären, weil es ist einfach so, dass dass w Menschenmengen kosten dich einfach mental viel Energie. Es wäre natürlich spannend, das mal zu analysieren oder, äh, zu hinterfragen, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwo 'n ernsteren Grund hat. Äh, kann ich dir nur raten, da vielleicht mal 'n bisschen auf die Suche zu gehen. Du bist ja intelligent, also, ich könnte mir vorstellen, dass du da, äh, auf jeden Fall auch einiges zu findest, ähm, und dann ähm, vielleicht kannst du dann, ähm, das vielleicht mal pragmatisch angehen und, äh, Mittel und Wege finden, diese ich zen nenne das jetzt einfach mal ganz respektvoll die „Schwachstelle” so 'n bisschen zu bekämpfen. Ja.
Ja. Mhm. Ja. Ja, also, ich muss auf jeden Fall meinen Mann mit meinem Mann sprechen bei diesen kleinen Gesellschaften. Ja, und bei meiner Freundin
Ja.
Ja, also, es ist ich fühle mich, ts ja, ich bin eigentlich selbst, äh, dafür verantwortlich, dass ich mich ausschließe, aber ich kann das auch nicht anders handeln.
Na, also, also, äh, das Ding ist Guck mal, du du du hast nicht die Möglichkeit, lange da mit vielen Menschen zusammen zu sein. Das kostet dich Energie. Dann musst du raus. Du brauchst Luft. Das hast du ganz deutlich jetzt beschrieben. Das ist einfach so. Das ist auch nicht in Or äh, das ist auch in Ordnung. Jeder Mensch hat das, und das muss man auch respektieren. Aber wenn du jetzt im Nachhinein dir auch noch Schuldgefühle einredest, dass du das gemacht hast, dann dann d hast du dich ja doppelt quasi ähm, also, d das ist wichtig, dass du da versuchst, äh, auch fair zu dir zu bleiben und sagen, es ging halt nicht, ne? Du bist nicht falsch, sondern es hat einfach nicht funktioniert. Und das ist das ist dann eben so. Aber das ist nicht falsch.
Mhm. Mhm. Ja. Stimmt. Danke, das tut voll gut, das zu hören. Dann
Ja.
werde ich morgen einfach so machen wie immer und, äh, einfach zu mir stehen. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich halt einfach: „Ich brauche ein bisschen frische Luft und neue Energie tanken. Und die Tiere geben Energie“ oder so. Oder ich sage: „Ich spiele gerne mit den Kindern“, und dann lassen die mich schon in Ruhe. Vielen Dank, das hat voll gut getan.
Ja. Ganz viel Kraft, dass du es durchstehst.